Oh, jadi, eee, akhirnya perasaan kamu lega atau seneng gitu ya bisa ikut ngebantu orang juga, ya?
Iya iya, seneng. Karena menurut aku ini POV-nya bagus-bagus, ya. Dan kayak mudah dimengerti, mudah dipahami dengan bahasa-bahasa kasual yang yang tidak jelimet, tidak sulit untuk dipahami, gitu. Dan, eee, dari situ pun aku akhirnya bilang sama, eee, aku sempet kayak komen gitu tuh, ada dia nge-posting postingan yang isinya tuh mirip-mirip juga dengan people come and go gitu, terus akhirnya aku kayak iseng-iseng komentar, "Eh, Min, tau nggak sih kamu dulu pernah posting, eee, konten serupa dan dari situ aku terinspirasi bikin lagu, dengerin ya lagunya ini," gitu. Terus adminnya iya, adminnya ngerespon, "Wah, aku udah dengerin, bagus bagus. Makasih ya," gitu. Jadi seneng sih aku bisa bersinergi. Mhm.
Mhm. Hmm. Oh. Heeh. Oh, iya. <chuckles> Heeh. Wow, keren banget. Oke. Terus si adminnya, eee, nge-repost lagu kamu nggak?
Eee, enggak sih waktu itu karena udah ini, udah lama ya, udah lama udah lama banget, kayak udah hampir setahun rilis gitu, cuman aku kayak iseng-iseng ngasih tau aja, takut, mmm, kira-kira adminnya notice apa enggak. Ternyata adminnya notice, cuman dia bilang, "Eh, aku barusan dengerin, gitu sih. Oh, wow, keren keren," gitu. "Makasih ya, sudah terinspirasi," gitu.
Oh, ya. Oke. Heeh. Notice. Heeh. Oke. Wow, menarik banget, ya. <chuckles>
Mmm, mhm.
Eee, tapi kalau menurut kamu sendiri, eee, kenapa sih media itu bisa punya efek yang kuat banget, eee, terhadap perasaan kamu?